Eh! Vabbè, ci salutiamo.
Beh, e quindi era arrivato quel fatidico momento, che tu in realtà in un primo momento volevi proprio evitare. Mh, certo.
Evitare, sì, però, somma, e e era il biglietto dopo 1 settimana. Io dovevo partire tipo quasi verso la metà di novembre, quindi, c'avevo ancora un sacco di tempo. Quindi, che è successo? Era una partenza un po' forzata, no, però, c'avevo il biglietto di ritorno e, insomma, me la prendo davvero con calma. Nel frattempo, riflettevo e facevo le cose con calma. Sai, là devi stare 1 ora prima, no, al check-in, eh, per fare tutte le le cose, uhm. E io, invece, pe' quel giorno, proprio, combattu ero ero proprio combattuto. Somma, faccio di tutto alla fine
Ah, giusto! Mh-mh. Eh sì! Infatti, infatti. <chuckles> Mh, cer cioè, era un po' come appunto se il suo se il tuo inconscio volesse un po' frenarti. Cioè o magari
Mah, sì, ma perché devo partì? Ma, uhm, perché sta cosa? Tant'è vero che arrivo là e insomma e perdo il volo. <chuckles> Mah! Mah, praticamente per me non è stata una tragedia, ma è stata 'na quasi una cosa voluta <chuckles> e io ho perso il vo e de mi vedono tornare e io: "Eh, purtroppo ho perso il volo, mannaggia, mannaggia"
Mh-mh. <giggles> Non è giusto. <chuckles> Ah! Okay. Eh infatti! No, per quello. <chuckles> <giggles> Cioè, purtroppo, magari, con anche un sorriso a 32 denti, proprio, eh. Guarda un po' la sfortuna. <chuckles>
Ah! Sì, infatti. <chuckles>